Mhm benar banget Kak, lebih ngajak ngobrol, lebih, eee iya lebih suka joget-joget enggak jelas, serius deh mereka itu absurd banget, gitu ya.
Mmm, oke. Oh. Oke, teriak enggak sih, semua ininya yang nonton?
Iya, wah heboh banget Kak, sumpah mhm semuanya itu sangat amat
Heboh banget ya? <chuckles> Ada kejadian yang enggak terduga enggak Kak?
Kalo yang enggak terduga sebenernya lebih ke apa ya, kalo terduga sih sebenernya terduga semua ya, cuman aku senengnya adalah, bias apa ya bias aku itu ngeliat ke kamera aku, itu sih yang aku senang waktu itu. <chuckles>
Mmm, mhm. Wow jadi oke, <chuckles> eh gitu, spesial banget ya ngerasanya hmm.
Wah itu aku post di sumpah! Itu aku post di TikTok terus banyak yang like. <chuckles>
Oh, gitu makanya itu jadi spesial banget ya Kak, Kakak, boleh diceritain enggak Kak, gimana suasana fisiknya saat konser itu? Suaranya, lampunya mhm.
Mhm. Benar banget Kak. Suasana oh oke. Nah eee, berhubungan karena aku di JIS ya Kak, waktu itu, itu kan stadium yang gede banget gitu ya, nah jadinya dari sisi musik, wah mereka itu ya Kak, kalau dari 17, mereka itu semua musiknya itu mereka re-arrangement, jadi mereka bikin ulang, biar lebih heboh lagi dari versi studio.
Mhm. Gede banget, oke mhm. Oh. Lebih heboh lagi suasana yang beda. Oke wow, menarik.
Mhm benar banget Kak, nah makanya jadinya jauh lebih wow musiknya menggelegar banget sih Kak, terus, eee, udah pasti ada kembang api, wah itu cantik banget apalagi dil mhm, apa di lagu IMA gitu ya, itu di ending-nya dibikin kembang api banyak banget aku nangis Kak, karena cantik banget.
Mhm. Ih keren banget oke. Oke mhm. Baik, makasih banyak ya Kak, udah sharing soal konser yang paling Kakak, ingat itu. Itu sebenarnya menarik banget sih. Oke thank you Kak, atas waktunya.
Nah mhm. Iya, Kak. Sama-sama Kak. Makasih juga ya udah dengerin aku mungkin nanti kita ngobrol lagi ya Kak, sampai jumpa.
Iya kak. Siap Kak, sampai jumpa!